Ele tem que trabalhar num ah, num a la num lava jato, eh, em turno integral turno parcial, para cobrir os gastos, o que é uma vergonha, um você imagina um cara que foi, eh, que é um químico, eh, formado em um curso universitário, né, eh, tem pós-graduação e e tem que trabalhar em um lava jato. É uma humilhação, né, porque o o salário dele de professor, não não cobre. E também é outra situação que também é é muito realista, né.
É. Não dá, né. Sim, e acontece com muita gente também, né, que falam que nos Estados Unidos a saúde é muito cara, né, e que mesmo uma pessoa que trabalhou a vida inteira, às vezes, não consegue pagar, né, se tem alguma situação dessas.
Correto. Exatamente, exatamente. E Não, e além de tudo, du durante o o processo e esse casal aí que eles que eles eram a amigos lá, que eles ficaram milionário, eles oferecem pagar todo o tratamento para ele, tipo, porque a esposa dele entrou em contato e falei: "Olha, o o meu marido vai ele está com esse problema e e eles ofereceram." E você imagina que ele se recusou por orgulho? Ele não quis ajuda do do os antigos colegas, às vezes, que ficaram milionário, né, então.
Nossa! O que também é uma coisa bem s que acontece, né, porque, realmente, muita gente tem, às vezes, vergonha e orgulho, né, de pedir pegar dinheiro, assim, de pessoas, ainda mais todo todo o passado deles, né, que ele deve se ressentir por inúmeras coisas, né, que agora ele vê eles juntos e ricos enquanto ele, coitado, está todo ferrado.
Que também pode acontecer. Exatamente. Claro. Exato. Sim, sim. É. Exatamente. Sim. Exatamente, mas até agora você pode dizer que: "Ah, mas tudo bem." Mas essa essa série está muito real, né, então e ai. Agora vai a parte que realmente diferencia, né. Qual que é o crime dele? Então, é, o cunhado, na o
<chuckles> Sim.
o cunhado dele trabalha para DEA, que é a polícia de que investiga, hã, crimes de de drogas, né, no Estados Unidos, DEA que a gente chama, né.
Uhum. Uhum.
E e o cunhado dele sabendo que ele está todo estressado, ele oferece um dia: "Você não quer, tipo, andar um dia com a gente dentro do do carro de polícia," né. Aqui no Estados Unidos tem isso, né, de que os civis eles andam em um carro para ver batismo essas coisa, né. Aí, ele ele aceita, né. Eles vão para um com o cunhado lá no dentro do carro, eles vão para uma casa que o cunhado fala: "Ó, é é, a gente suspeita que o o sujeito que mora nessa casa ele tem um laboratório de metanfetamina."
Uhum. Entendi.